はい、えっと、ちょっとお伺いしたいんですけど。
はい。
結婚とか同棲って、ま、する場合に判断しなきゃいけないんですけど、判断されたか教えてもらえますか？
はい。 そうですね、私、同棲はしたことないんですけど。
あ、はい。
結婚をどう判断したっていうお話なんですが。
はい、はい、教えてください。
うーん。ま、結婚する前に、まあ、何人の何人かの方ともおきお付き合いをして。
うん。 はい。
で、その時には、感じなかった安心感を結婚を決めた、あの、夫ですね、には感じたっていうとこが、最大なんですけど。
うん。 ほ。 うん。 うん、安心感が、じゃあ、まあ、きっかけだったっていうことなんですけど、それは、あの、いつどんな時に感じられたんですか？
はい。 うーん。あの、若い時って、連絡を頻繁にするのが
はい。 うん。 はい。
何て言うのかな、1つの あの、キーワードというか、になってますよね。
うん。目安。目安っていうかその、基準ということですかね。うん。
うーん、なんか。 はい。あの、よく連絡をくれるとか。
はい、こまめに連絡をするっていう。はい。うん。
こまめに連絡くれる。で、あの、それも、もちろん、夫はそうだったんですね。
はい。うん。
で、あ、ま、彼も多忙にも関わらず、あの、よく連絡をくれて、あの、「今ここです」とか、「あ、こうこうしてます」っていうことをい連絡してくれる人だったんですよ。
はい。 うん。 はい。じゃ、几帳面な方なんですね、じゃあ。
そうですね。
うん。はい。
で、私はどっちかと言うと、あの、一切連絡を取らない方だったんですね。<laughs>
うん。 <laughs> そうなんですね。はい。うん。はい。
て、1日1回連絡すればいいやと思うタイプだったので。
うん。 はい。
あの、この人は何でこんなにね、あの、連絡をくれるんだろう、と思ってま、周りに話すじゃないですか。
うん。 はい。
そうすると、あ、それはね、あの、いいじゃんって、安心じゃんってみんながゆう言ってくれたんですよ。
うん。 あ、その話したお友達っていうのは女性ですか？男性ですか？
はい。 女性ですね。
ああ、やっぱりそうなんですね。はい、うん。はい、うん、うん。
<chuckles> そうですね。あの、男友達にした時は、なんか、なん、女々しいやつ、な何て言うのかな、なんか、女みたいなやつだなとかね。
はい。 ああ、そっか。
そんな頻繁に連絡をしてって言ったんですけど、女の子からそう言われると、あれ、そうなのって。うん、私も思うようになり。
うん。 はい。 うん。 はい、なりますね。はい。はい。
で、あの、決定的だったのが
うん。 うん。はい。何ですか？
まず、私が、あの、その、以前勤めていた会しょが、すごく忙しかったんですね。ま、それはどの方もそうだと思うんですけど。えっと、例えて言うなら、5か月間休みなし。
うん。 はい、ありますね。うん。 はい、うん。 ああ、ありますね、たまにそういう会社もね、はい。うん。
<chuckles> はい。で、まあ、ちょうど会社の転換期でしたので、それはしょうがないと思いつつもびっくりしながらも働いてたんですね。で、ええと、朝は8時半から夜は10時まで。
はい。 うん。 はい。 ああ、結構長い勤務ですね。
結構長い勤務だったんですが、その時に、よく、あの、彼が私の部署
はい。うん。 うんうん。
全員分のアイスクリームとか差し入れを買って
はい。 ほ。
あの、受付に置いといてくれたんですよ。
あ、待ってください。旦那様は と同じ会社に勤務されてた方だったんですね。
はい。 あ、違うんです。
え、同僚なんじゃないんですか？
同僚じゃないんです。
え、ちょ はい。
全然違うのに、あの、私の会社の所まで来て、まあ、なあの、社員ではないので中に入れないじゃないですか。なので受付に、あの、この、なの何々部の何々さんにお願いしますって言って、まるでほんと、Uber う Eats のように置いてったんです。
うん。 はい。 あ。 はい。 ちょっと待ってください。それは、えっと、恋人の旦那様が、あなたが勤務していることをわかってて、部外者であるにもかかわらず、あなたの部署に差し入れをしていたっていうことですか？
<chuckles> はい。 はい。 そうなんです。
すごいですね。
はい。で、ま、ね、それをする前には、なんか、あの、ん、今日も遅い遅い？って聞いてきて、も、おもちろん遅くなります、で、何か食べたいのある？って、お腹空いてない？っていうので、いや、み今みんなで、あの、アイス食べたいって話してた、とかね。
はい。 うん。 うん。 はい。 うん。 そうなん
そういう話があってからの
うん。
あの、彼の差し入れだったんですけど。
すごい行動力ですね。その、ん、お、ええ、旦那様が。
そうなんですよね。で、そのうん、その行動力に私は安心したんですよね。
はい。 おお、それでか。なるほど。うん。
うん、で、今まで付き合った方は、あ、そういうことは無かったなって。
はい。 えっと、ちょっとご確認させていただきたいんですが、旦那様は日本の方ですか？
はい。 あ、アメリカ人です。
アメリカ人の方なんですね。それで、えっと、奥様に差し入れをしてくれたっていうことで。で、安心を感じられたってことなんですけど、それはやっぱり日本人の方と比べてギャップとかってありました？
はい。 そう、はい。 はい。 ああ、うーん、ま、そうですね。日本人のひ
うん。
人と比べたら、行動力が凄いなと思いましたね。
そうか、そうなりますよね。うん。はい。そうか、そこで安心したのはちょっと分かったんですけど、その先もう当然結婚となると、まあ未来のことも考えなきゃいけないですじゃないですか？そこで価値観の違いとかってなかったんですか？
うーん。 はい。 はい。 はい。 うん。 あ、それはなかったです。というのも
え、どうやはい。
私が気にするところ
うん。 はい。
を彼も気にしてくれる。
ああ、じゃあ、自分達が心配する事とか、大事だなと思うポイントが一致していたって事なんですかね。ああ、素晴らしいです。
そうでした。 あの、例えば礼儀とかね。誰かに何か助けていたもらったら、すぐお礼をするとか。
うん。はい。 うん。 ああ。
あの、手ぶらで人の家には行かないとか。なんか小さい事なんですけど、あの、日本人でも出来ない人が凄いいっぱいいるので。
うん。 ああ、そうなんうん。 うーん。 そうです。うん。
そう言う感覚と大事にするところが、彼とは一緒でした。
あ。 うん。 ああ、じゃ、価値観が、まあ、一緒っていうのは分かったんですが、じゃ、今度は、将来設計について聞きたいんですけど。例えば、どう言う風に仕事をしようとか、何処に住むとか、そう言う事って話し合いとかされました？
うーん。 はい。 うん。 あ、話し合いは彼がしたんですけど、あ、したってか、あの、彼のね、職業的に、色んな所に行くんですけど。
はい。 うん。 はい。 うん。
行くようになりますが、それでも結婚を考えてくれますかって私に言ったそうなんですが、私は酔っぱらってて覚えていません。<chuckles>
はい。 <chuckles> え、え、ちょっと待って下さい。それは、えっと、旦那様はプロポーズをされたって言う事ですよね、その時に。
ああ、ま、そうですね、プロポーズの前の前なのかな、なんか、ん、ま、将来、うん、一緒にいるっていうのも考えられる？こんな職業の私でも、みたいな感じですね。
あ。前段階、はい。 うん。 うん。 あ、はい。うん。
うん。
それを酔っぱらって、覚えてなかったんですね。
はい、覚えてません。
え、それはちゃんと、その後に確認はされました？ちゃんと旦那様にもう1回。
あ、その後に、あの、されましたよ。あの、<chuckles> すぐされました。昨日こう言う話をしたんですけど、覚えてますかって言われて。
うん。 はい。 うん。 あ、そうでしっかりした旦那様なんですね、じゃ。はい。うん。はい。
<laughs> そうですね。あ、もう、す素直に覚えてません
うん。あ、それも素直ですね、凄い。あ、じゃあ、旦那様も、あなたの素直な部分を見て、そう言う風になったと思うんですけど。
て言う事は言いましたね。 そうですかね。
うん、あ、じゃ、逆に、その、ま、ちゃんと価値観も確認出来たし、将来的なお話もされて、結婚されるじゃないですか？
はい。 はい。
で、結婚、今度された後、意外に良いなと思ったところとかがあれば、もっとさらにいいなと思ったとこがあれば教えてもらえますか？
意外に良いな。うーん。
うん。もっと良かったと思ったところでいいんですけど。
まあ。え、結構やり手だあの社会的地位があるやつだったんだなっていうのは。
おお。 <laughs> そうなんですね。じゃ、結婚する前はそこまで分かってなかったってことなんですか？
はい。 せ結婚する前はもう何も私ははっきり言って分かってませんでしたね。
あ。 そうなんですか？
もうこういう職業の人なんだなってなことは分かってましたけど。
うん、はい。
それが、あの、例えば海外日本から出た後に、その職業が何を意味するのかとか、そういうことは全く分かってなかったですね。
あ。 うん。 はい。うん。 あ、じゃ、もう旦那様の社会的地位を理解はしてなかったんですね、じゃ。
はあ、もう全然してなかったです。<chuckles>
あ、じゃあ、それはあの結婚してみて実際に分かった時に良い方向だったんですね。じゃあ。
そうですね。ああ。ああ、あ、そうなんだもって、驚いていたら、私があの、なんつうのかな、暮らしをね、安定とか確定できないのに、プロポーズなんかしませんっていう
素晴らしい。 うん。 うん。 はい。 うん。
ことは相手が言いましたね。うーん。
すごいですね。わ、もうなんか今聞いてて旦那さんがちょっと完璧な方のような感じがするんですが。
いやいやいやいや。
あの、じゃあ逆に。あの、結婚した後にちょっとちょっと困ったっていうところはなかったですか？
あります。そっちばっかりです。
え、今の完璧な旦那様の感じがするんですが。困ったところもあったんですね、じゃあ。
<chuckles> いや。 困ったところはやっぱり、これはやっぱり。付き合ってる時には分からないことだと思うんですけど。
はい。 うん。 はい。何ですか？
あの、生活の仕方？
ああ。生活様式のことですね、じゃあ。うん。
はい。がもう、全然違ったんですよね。
え、例えば何が違ったんですか？
例え、もう本当単純なことから言うと、日本人は夜お風呂に入るって
はい。 入りますね、はい。
ね、あの、<chuckles> それがま、一般的って言っていいのか分かんないんすけど、そうだと思うんですよ。
はい、そうです。
ただ、あの彼はシャワーは朝
うん。 ああ。なるほはい。そういう方もいますね、はい。
っていうタイプなんですね。 うん。で、「あの、両方入ったらどうですか」って言っても、それは「水がもったいない」とか言うんですよ。
うん。 ああ。まあ、それも一理ありますね。
<laughs> お、そういうとこから、あれですね、あ、これは、なんて言うのかな、付き合ってる時には分からなかったこと。
はい。 うん。 そっか。そうか、わからないんだ。うん、なる
ふん、なのでやっぱね、同棲するって凄く大事だなと思いますね。
ああ、そういう考えだったんですね。じゃあ、え、そのシャワーさえ、あの、入ってくださればもう他には別に特に問題はなかったってことですか？
ふうん。 いや、あります。あとは自分の物を、片付けられないとか。
あ、あ、整理整頓のがちょにはい。うん。
整理整頓が出来ない っていうのはもう、あの、なんて言うのかな、育ってきた環境が
はい。 うん。
うん、自分で片付ける環境になかったんですよね。
あ、そうなんですね。うちなら、はい
なので、誰いつも誰かがやってくれたので。
うん。
自分で片付けるっていうのが、し知らないです。
そっか。じゃあ、その社会的地位もあって、完璧でだった、あの、な、彼なんですが、そのま
うん。 <chuckles> 完璧ではないです。はい。
あの、恐らく、あの、多分いいご家庭で育ったので
うーん。
環境だったのかなとも、ちょっと、あの、ちょっと感じたんですが。
そうですね、あの、裕福な環境だったと思います。
うん。 うん。あの、じゃあね。その、あなたが結婚なされる時に、その、えっと、両親とか、ま、国際結婚になると思うので。両親とかの反応は、どうだったんですか？
はい。 うんうん。 あのね、両親は、凄くあの、両親自体も、海外に留学したりして
はい。 うん。 あ、そうなんですね。うん。
うん、あのはい、70後半なんですけれども。そう、あの時代で、もう大学の時に留学してたりとかする、あとね、駐在のかと家庭で育ったりしたので。
はい。 うん。 すごいですね。うん。 あ、はい。 うん、はい。
すごく、国際結婚に反対ということはなかったです。
うん。 素晴らしい。あ、じゃあ、旦那様のご両親も全然問題なく。
うん。 なかったですね。
ああ、じゃあもう良家同士だけど国際結婚みたいな感じだったんですね、じゃあ。
そうですね。
素晴らしいですね。え、じゃあ、あの、ま、ご両親、ま、オッケーっていう感じだったっていうお話だったんですけど。お友達はどんな反応されました？あの、相談した時に「いい彼じゃん」っていうことを言われてたお友達たちは何ておっしゃってました？
はい。 ああ、泣きました、みんな。
あ、そうなんですか？
うん、まさか結婚してね、日本から離れるなんてって言って。うん。
あ、そっか。そうか。あなたが海外に行ってしまうので、お友達が会えなくなっちゃうっていうことで泣かれてたっていうことですね。そうか、うんうん。え、なんかうん。
はい。 そうですね。 で、<laughs> もう凄い酷な、「外国人と結婚すると離婚が多いんだから」とかね、そういうのを素直に言ってくれる子もいました。
あ。 そういう友達の心配でそういうことを言ってくださる方もいたってことなんですね。
うん。 はい、いましたね。
そっか。そうか。え、でも実際結婚してみて、ま、いい判断だったってご自身では今思ってらっしゃいますよね。
はい。 ああ。どうでしょう、死ぬ時に分かると思います。<laughs>
え。ああ、まま、そうかもしれないですけど、うん。いやでもなんか、今のお話を聞いててすごいなんか価値観もちゃんと合わさってるし。
うーん。
ちゃんと将来設計とか、それはちゃんとそういうお話もされてるんで。何か深いところで繋がってるイメージがあるんですけど。そそういうのは感じられますか？
うん、そう、深い、どうでしょうね。まなんか、りょうし自分の両親をどう扱うかかを見て判断するのが
うん。 ほう。 あ、あなたのご両親ってことですか？ああ、なるほど、うん。そうか。ま、それもちょっと家族としての考えなんでちょっと難しいところではあると思いますけど。
いいかなと思います。うん。 はい。 そうですね。
うん、素晴らしいですね。なんか僕、旦那さんの完璧さもその、あなたのしっかりさもすごい聞けたので。はい、すごいなんか参考になる話で良かったです。なんかいい話を聞かせて頂いてどうもありがとうございました。
いやいやいや。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
はい、失礼します。
はい。